Ah, okay, okay. No beh, imma i l'unica cosa che so è che, al massimo, so che potessero lamentarsi per quelli sulla faccia magari.
Uhm, sì, uhm, più che altro, mhmm, anche tipo ecco, una regola che ci impostavano, che io trovavo un po' limitante, era sul trucco. Ora, uhm, io poi alla fin fine, uhm, se dovevo lavorare tutto il giorno non ci sarei mai andata tipo, col rossetto nero o o con l'eyeliner da Cleopatra perché, insomma, eh, anche quella è una questione di comodità. Però, lì c'erano veramente delle regole molto stringenti tipo, non puoi mettere l' eyeliner puoi solo mettere il mascara, il rossetto dev'essere rosa o trasparente che lì, ecco, eh, lì an capisco che vuoi dare un'immagine aziendale di un certo tipo, però siamo anche nel 2025, quasi 2026 e non penso veramente che al cliente medio, uhm, gliene freghi così tanto, ecco.
Eh. <chuckles> Mh. Ah, dai. Pensavo. No, anzi, cioè di dipende sempre dal dal posto. Se siamo ovviamente in ah, eh, eh l
Era un fast food quindi proprio, cioè, io credo che al cliente medio non potesse fregargliene di meno.
Ah, eh, f il cliente medio non guarda neanche chi lo sta servendo, nei fast food a vol <chuckles>
N eh, appunto, appunto quindi sì, da so sotto quel però, diciamo che il trucco è una cosa che io posso su cui posso transigere, almeno, mi sento di transigere perché finito di lavorare, mi trucco come cavolo mi pare e il problema si risolve. Cioè, non è tipo il piercing non me lo posso fare o il tatuaggio non lo posso avere, è una limitazione, perché non è che lo posso mettere e togliere ogni mattina.
Mh-mh, certo. No, sì, alla fine, magari, puoi coprirlo coi vestiti, ma lì dipende sempre dov'è, alla fine. Anzi, il piercing spesso, sono in viso, anche.
I così. Sì, e tra l'altro lì dovevamo aver le maniche corte per per lavoro, quindi, ehm, non è che ci fosse
Ecco li sì, lì era un po' difficile, sì, infatti. <coughs>
<chuckles> No, infatti, no, no, ma avevo dei colleghi veramente piene di tatuaggi, ehm, non è mai stato un problem
Bobo bene, bene, per fortuna altroché. E <chuckles> e hai ades parliamo tatuaggi, e hai in mente già dove fare il prossimo, dato che mi sembri comunque
<chuckles> Sì, ho già l'appuntamento con la tatuatrice tra tra 1 settimana infatti non vedo l'ora. <chuckles>
Ah, già fissato. Ah, bello. Eh, beh, immagino, immagino, e dove te lo fai?
Su sulla gamba.
Mh, okay.
Sotto il ginocchio, che dicono che faccia molto male, ma sarò molto coraggiosa e lo farò lo stesso.
Ah, sotto il ginocchio?